Aber hattest du schon 'n Job oder Uni, d in den USA oder sagst bist einfach ich gehe raus und los?
Ne. Ja, genau. Ja.
Das ist ja krass. Also, machen wenige, dass man so den Mut aufbringt, einfach zu sagen: „Wenn ich ich ich reise jetzt los.“ Es gibt ja jetzt immer mehr auch diese Vanlife-Menschen, die die einfach losfahren irgendwohin und das dann auch machen. Freund von mir hat das für 'n 0,5 Jahr mit seiner Freundin gemacht. Die sind im Van einmal quer durch Europa und haben da einiges entdeckt, aber einfach so. Das ist richtig cool.
Oh, das ist ja toll. Haben sie haben sie von dem Van aus arbeiten können oder sie haben Urlaub gemacht?
Ha, für den ist das was besonderes. Er hat zusammen mit mir in der Firma gearbeitet. Ich arbeite für 'n großes US-Unternehmen, das das kennen das kennst du bestimmt. Ich glaube, das sollte ich lieber nicht nennen. Ähm, und, äh, hat dann gekündigt und ist zu einem, äh zu einer Wirtschaftsprüfungfirma gegangen, einer der großen 4.
Okay. Ja, okay.
Und, äh, hat davor hat hat dort ein paar Monate gearbeitet und hat dort dann Sabbatical beantragt. Dann sind die im Sabbatical los. Also, er hat praktisch in der Zeit kein Geld verdient.
Mhm. Oh.
Äh, und seine seine Freundin ist Studentin, genau. Die haben dann einfach von deren Erspartes gelebt für so 'n 0,5 Jahr. Hätten die mehr erspart, wären die wahrscheinlich auch länger unterwegs gewesen, muss man ehrlich sagen. Lustigerweise ist der Kollege dann zurück zu den „Big 4“, ähm, fand es superschlecht, hat dort gekündigt und ist wieder zu dem Unternehmen, wo wo ich arbeite. Ist eigentlich, ja
Oh. Okay, ja.
Ich liebe meinen Job. Ich bin Lean Manager. Ich habe extrem viel Spaß tatsächlich. Ich habe auch die ganze Zeit ich ich reise hin und her, ich habe viel Austausch mit meinen Kollegen. Ich habe 'n sehr internationales Team, was sehr cool ist. Ich habe 'ne, ähm, 'ne gute Position. Es macht mir extrem viel Spaß tatsächlich. Also, wirklich, es ist extrem, extrem cool. Ja. Ja.
Ähm, ja, dann gefällt dir dein Job. Mhm. Mhm. Das ist gut. Da kannst du dich glücklich schätzen.